É, é, pode ser, pode ser. E e fora isso também tem a questão do frio, né. O frio é uma coisa que limita muito, né, você não aguenta, né, o turista vai muito tempo no no frio, porque quando você mora na cidade você sai de um lugar entra em um lugar quente e entra no outro quente, né, e assim você vai vivendo ali, né, quando você está turistando, aí não, aí você fica na rua muito tempo, anda muito na rua, e aí o frio é insuportável então
Pode ser, né. Ficar muito tempo, né. Eh. Aham. Você ta você falou que estava fazendo quantos graus?
Ah então cheguei a pegar -8 de sensação, assim, estava muito frio.
Uau! Nossa senhora, então realmente foi muito frio, não dá para você ficar muito tempo na rua, acho que deve doer tudo, né.
Nossa, é muito frio. <chuckles> Dói dói, por mais que você te esteja agasalhada e e eu e eu f minha família, nós, a gente se preparou, a gente sabia que ia fazer muito frio, mas esse frio eu nunca peguei, sabe, e tem partes do corpo, como o rosto, né, que fica descoberto e que não tem como, e e aí o frio dói mesmo, dói incomoda, você fica duro, você fica preso então, é um perrengue, né. <laughs> É um perrengue, hum.
Não tem como não é você cobrir. É. Aham. Eh. Muito, muito. Eu acho que é também entender, assim, um pouco que viagem não é controle, né, é meio que você não imaginava também que o a temperatura ia estar tão baixa, é porque assim, temperatura é uma coisa, né, principalmente para os brasileiros, né, eh, "Ah, vai estar tal temperatura", tá eu não sei que que é isso, mas tudo bem. Eh.
É Aham. Eh, não sei o que que é, né, você não, eu pelo menos nunca tive essa sensação, né, agora eu descobri que é frio mesmo. <laughs>
É, então assim É, então é meio complicado de você mensurar qualquer coisa, porque é uma coisa meio imensurável, para quem nasceu no Brasil, e é sempre 30, 40ºC, né, então
Uhum. Exato.
é complicado. Então eu acho que é é um pouco aceitar, né, que a viagem não é controle, tentar se adaptar e fazer tudo possível, né, sei lá, dar umas a cada <chuckles> 20, 30 minutos dá uma paradinha para tomar uma coisinha quente, eh
É.